Secondo me, anche per farti un po', ehm, sviluppare la logica, cioè come devo fare veramente a fare il tiro affinché la palla vada in buca, non lo so. L'abbiamo fatto però per un 5, 6 mesi.
Mh. Mh.
E però sì, anche io se vado a giocare con gli amici generalmente gioco mhmm, con l'8 nero diciamo.
Mh, mh-mh. Capisco. Ehm, senti 'n po', invece a proposito di art te no, c'è qualche, ehm, qualche attività artistica che magari ti è capitato di fare, per conto tuo anche, non so, dei laboratori qualche modo
Allora io non sono una persona molto artistica, né tanto meno creativa, ti dirò la verità. Ehm, <smacks lips> forse per un periodo ho fatto praticamente, ho creato delle borse. Facevo le borse con con l'uncinetto, ma niente di che. Era proprio una cosa per rilassarsi piuttosto che per però no, sull'arte sì, nel senso se vado in qualche città magari vado a visitare quel m museo famoso, ma, mhmm, non sono proprio un'amante, devo dire la verità. Tu?
Mh. Okay. Mh-mh. Mh. Bel Mh-mh. Sì. Mh.